Sokak lezzetleri içinden en favori olan senin için hangisiydi? Bir de neden? <chuckles>
Yani, buna, böyle, net bir cevap vermek çok zor ama, eee, kokoreç seçerim herhâlde ya.
Hımm. Tam bir sokak lezzeti gerçekten. <chuckles> Eee, neden, peki? Eee, aslında, etli bir yemek de seçtin, çok bilinen de bir yemek seçtin ama merak ettim.
Aynen. Hı hı. Ya, güzel olduğu zaman kokoreç gerçekten, hani, eee, çok farklı, kendine özgü bir tadı var bence. Böyle, ekmek falan da taze olunca özellikle. Eee, ben bu arada İzmir usulü seviyorum, hani, hiç yanında çok bir şey olmadan. Imm, yani, onu onun yerine hiçbir şey geçmiyor. Mesela et döner o a döner desen tavuk mu, et mi, yani, ş iskender mi falan, pilav üstü mü? Bir sürü şey var. Başka bir şey desen illaki yerine bir şey geçiyor. Hani, kebap desen geçiyor, kokoreci asla yerini bir şey tutmuyor ya.
Hımm. Hı hı. He he. <chuckles> Hımm. Emm, peki, eee, İzmir usulü seviyorum dedin. Eee, orada sunum mu farklı bilmediğim için de soruyorum. Sunum mu farklı yoksa, eee, tat biraz daha şöyle oluyor, böyle oluyor, yani, senin için, eee, na nasıl bir, eee, tat veriyor?
Hı hı. Hı hı. Şimdi şöyle, normalde İstanbul'da kokoreç yaptıkları zaman böyle kokoreçi ben zaten bildiğim yerler dışında yemiyorum da, ııı, bazen, eee, kokoreçin tadı güzel olmadığı zaman böyle domates falan karıştırıyorlar içine. Biraz da daha ince kıyıyorlar. Çü bir sürü baharat basıyorlar. Hani, ne koysan zaten onun içine, eee, baharatın tadını alıyorsun. İzmir ama biraz daha sade böyle çok, eee, çok hafif baharatlı, domatessiz, biraz daha iri kıyım. Orada direkt olarak kokoreç tadını alıyorsun yani. Güzel yapan yerlerde çok güzel oluyor. O yüzden o şekilde tercih ediyorum. Aynen.
Hıı. Hı hı. Hıı. Bir şeyle karıştırmadan. Evet, eee, peki, neden, eee, kokoreç diye sorayım. Yani, eee, evet, iyi y yap iyi yapıldığı zaman zaten, ııı, diğer lezzetler de çok güzel olabiliyor. Ama, eee, bir anın mı var yoksa, emm, onun, ııı, spesifik bir lezzeti mi var senin için? Neden, ııı, bunu seçiyorsun?
Hı hı. Ya şöyle, ben zaten kuzu etini çok seviyorum. Eee, o da zaten, eee, kuzudan yapılıyor. Vil ilk şeysi bu. Iıı, onun dışında, hani, baharat falan çok yakışıyor. Bir de böyle biraz yağlı da bir et. Eee, yağlı eti de ben çok severim. O yüzden bu 2'si birleşince yağlı kuzu eti, hani, otomatikman zaten çok sevmiş oluyorum.
Hı hı. Hıı. Evet, aslında tamamen lezzetle de alakalı diyorsun.
Aynen, hı hı.
Emm, peki, eee, bunun bir, eee, varsa tabii ki, eee, sunumu olsa, sen yapacak olsan sevdiğin bir insana, eee, nasıl yapardın yapardın bunu? Nasıl onu, eee, tabaklardın? Bu önemli mi bir de yoksa biraz sokak lezzeti olduğu için, hani, biraz daha, işte, güvenilir bir yerde belki, eee, gece, hani, eee, e, bir eğlenceden sonra, günü bitirmek için belki na nasıl bir, eee, hikâyeleştirmeni istesem, eee, nasıl bir, eee, yer edinir hikâyende?
Hı hı. Eee, yani, bu bence, böyle, eee, normal, ııı, dediğin gibi, hani, bilinen, eee, temiz bir yerde ama sokakta yenmesi gereken bir şey. Eee, böyle böyle bir gaz
Değil mi? Sorum biraz absürt olmuş olabilir, haklısın. <chuckles>
Aynen, gazete gazete kâğıdını sarıp ekmek arası bence çok tamamdır yani, hiç, ııı, başka bir şeye gerek yok sanki. Evde de yapılmaz bu arada, evde aynı tadı vermez yani.
Hıı. Evet, aslında sokak lezzetlerinin böyle bir yerde şeyi var, değil mi? Yoksa bir, eee, işte, elitlikten bir, işte, eee, tabaklama vs. bunlardan ziyade, eee, işte, sokakta, belki sevdiğin bir insanla, eee, yediğin bir şey, eee, bu. Eee, belki dediğin gibi, v eee, dışarıda, tabure üzerinde, hani, öyle, bir, eee, şey geldi, imaj geldi aklıma şu an. Eee, böyle bir anın var mı? Gerçekten, hani, belki ilk, eee, kokoreç yediğin zaman olabilir. Belki, eee, şunu çok sevmiştim, şu insanla şuradaydım, dediğin bir anı var mı?
Hı hı. Aynen. Ya, kokoreci hatırlamıyorum ilk ne zaman yediğimi de çocukken yemişimdir büyük ihtimalle. Eee, genelde, eee, hep aynı arkadaşlarımla yiyorum kokoreci ya. Hani, o, eee, çünkü, ımm, bazı insanlar için çok önemli değil. Mesela, böyle, her gördüğü yerde yiyebiliyorlar ama benim birkaç tane, böyle, ç samimi arkadaşım var, onlar için de önemli kokoreç. Hani, güzel, bildiğimiz yerden yemek istiyor onlar da. O yüzden ben kokoreci, eee, onlarla yiyorum genellikle. Eee, bir de, eee, özlediğim zaman yiyorum, böyle, her gün yenilecek bir şey değil zaten o. Hani, mesela 2 ayda 1 falan olabilir. O şekilde yapıyorum.
Hı hı. Evet. Heh. Hı hı. Peki, bir rutininiz var mı? İşte, atıyorum bir maç sonrası, eee, "Çıkarız, şuraya gideriz ve, eee, o arkadaşlarımla yeriz." dediğin yoksa biraz daha kafanıza eserse mi oluyor?
Ya, maça da denk getirmeye çalışıyoruz. Maçtan sonra güzel oluyor, hani, eee, çünkü gece, mesela, yendiği için maçtan sonra o saatte çok trafik de olmuyor.
<chuckles> Hımm. Hı hı.
Eee, yani, iyi oluyor, eee, o yüzden bence, eee, o saatlerde yemek, herkes de gelebiliyor hızlıca. Bir de o saatte de yeniyor yani, gidiyor. Yanına da bir bira veya belki midye olabilir. Çok güzel oluyor yani.
Evet. Hımm. Değil mi? Midye de yenebiliyor. Evet, sen hangisini tercih ediyorsun? Çünkü biri, eee, dediğin gibi, eee, kuzu eti, diğeri deniz ürünü, bu ikisini, eee, birlikte, emm, iyi bir kombinasyon olduğunu düşünmeyen insanlar da olabilir. Sen hangisini daha çok seviyorsun?
Tabii. Ben ikisini de seviyorum ama, iii, yani, normalde, eee, bu kombinasyon, hani, bilmiyorum, erkekler arasında özellikle maçtan sonra, eee, yapılır, yani, veya bir konserde olabilir. Hani, eee, eskiden hatta Taksim'de, eee, 1 yarım, eee, kokoreç söylerdik bir de, eee, sandviç, midye sandviç söylerdik. Mesela üstüne dolma bile yenir yani, midye dolma.
Hımm. Evet. Hımm. Evet, eee, yani, aslında böyle şeyler gerçekten, emm, deneyimle de alakalı olabiliyor dediğin gibi. Emm, peki burada, eee, biraz daha, hani, o tada, eee, tadı anlatmanı istesem, eee, sana nasıl, eee, bir tat veriyor? Diğerlerinden, eee, öne çıkaran şey evet, "kuzu eti" dedin, eee, ama, hani, biraz daha, eee, açıklamanı istesem burada. Belki, hani, limon mu sıkıyorsun üstüne? Ben, hani, <chuckles> eee, tüketmiyorum, o yüzden bilmiyorum ama, eee, biraz açmanı istesem burayı.
Hı hı. Hı hı. Yok, aaa, limon Yani, kokoreç şöyle, kokoreç sade olması lazım, kokorecin tadının güzel olması lazım. Çok az, böyle, kekik, eee, konabilir veya çok az pul kırmızı biber konabilir. Onun dışında, eee, tuz konur, hani, başka bir şey konmaz çünkü, eee, kokorecin tadının önüne geçmemesi lazım. Eee, diğer şeylerde mesela kebap olsa, orada mesela baharatlar devreye giriyor bir de ve kıyma o, yani, eee, kendine özgü böyle bir tadı yok, eee, mesela Adana kebabın. Ama kokorecin tadının güzel olması lazım, güzel temizlenmiş olması lazım vs. biraz daha, eee, uğraş isteyen bir şey. O yüzden, hani, eee, kokoreç, o yüzden farklı bence diğerlerine göre.
Hıı. Evet. Hı hı. Anladım. E, peki başka bir sokak lezzeti var mı sevdiğin? Yani, sen o deneyimi mi seviyorsun gerçekten? Biraz daha kokoreç bazlı mı, eee, diye de anlamak istiyorum. Yani, başka bir sokak lezzeti tercih edecek olsan, eee, neler seviyorsun?
Hı hı. Ya, ben sokak lezzetlerini genel olarak zaten çok seviyorum özellikle Türkiye'de. Eee, mesela tantuni severim, eee, aslında iskender çok severim, tam bir sokak lezzeti sayılmasa da, sonuçta biraz, eee, ama döner sokak lezzeti sayılabilir. O yüzden, hani, iskenderi de ben oraya, eee, katıyorum. Eee, iskender de 2 numaram diyebilirim, ya, iskender de çünkü Ya, şimdi, şöyle, ben yurt dışında yaşıyorum, şeyi düşünüyorum, Türkiye'ye gittiğim zaman hangi sırada neler y canım istiyor diye. Aynen, o yüzden kokoreç, eee, iskender, tantuni, bunları kesin yiyorum yani, o yüzden bu üçünü söyleyebilirim.
Hı hı. Hıı. Evet. Değil mi? Hı hı. Evet. Evet. Ne yiyorum diye. <chuckles> Evet. Hı hı. Midye de bir yerde, eee, sahneye giriyor galiba. A, o kadar aramıyorsun. Evet. Emm, peki, aslında söylediklerinden gerçekten, böyle, eee, belli bir sıralamada, eee, tat bazında, eee, bir şey de söylüyorsun. Şu an, eee, olduğun yerde, eee, yaşadığın ülkede, eee, böyle, sokak lezzetleri denebilecek şeyler var mı? Onlardan sevdiğin var mı Türkiye dışına çıksak?
Midye o kadar aramıyorum. Ya, onu o kadar aramıyorum ya, hı hı. Hı hı. Eee, ya, ben Yunanistan da yaşıyorum. O yüzden buradaki sokak lezzetleri de Türkiye'dekine benziyor. Hani, kebap, eee, vs. Eee, o yüzden Türkiye'dekinin bir versiyonu diyebilirim ama Türkiye'dekini tabii ki tercih ediyorum ben.
Hıı. Evet. Tamam. Emm, peki, biraz daha arkadaşlarınla, eee, ilgili, eee, konuşsan çünkü he herkes kokoreci, eee, sevmeyebiliyor. İşte, mesela, eee, midye, eee, olabiliyor ya da, mesela, kestane de bir sokak lezzetidir aslında, pişmiş kestane.
Hı hı. Evet, mıs aynen severim. Eee, hı hı. Ya, mısır da, eee, mesela, so sokak lezzetidir.
Eee. Hı hı, evet, lütfen. Değil mi bardakta mısır, bunlar var; kumpir mesela.
Kumpir de çok severim, evet ama onlar bana şey gibi gelmiyor ya, böyle, nasıl diyeyim, o biraz keyif gibi geliyor bana. Özellikle kestaneyi ben aşırı severim ama sokakta biraz pahalı oluyor sanki. Eee, o yüzden, hani, evde yapmak Evde yapmayı daha çok tercih ediyorum veya közde mısır çok güzel, onu da seviyorum, eee, ama onlar keyif işi yemek değil, bence yani.
Hı hı. Közde mısır, evet. Evet, ya, tabii ki, hepsi yemek olmak durumunda değil, sokak lezzetlerinde, aslında, dediğin gibi bardakta mısır, mısır, eee, belki, yani, kaynamış mısır, köz mısır bunların, eee, çeşitleri de var, tabii ki, ya da kumpir, hani, emm, patatesin başka, eee, şeyleri de oluyor, böyle, emm, uzun bir çubuğa, eee, işte, sanki, döndürülüp geçirilmiş şeyler de. Bu da ne tarafta var? Mersin tarafında var bildiğim kadarıyla. Eee, bunlar da sokak lezzeti olarak satılabiliyor. Emm, peki, tatlılardan, eee, böyle, sevdiğin var mı? Aslında, dediğin gibi her şey sokak lezzeti de olabiliyor doyursa da doyurmasa da. Tatlılardan var mı böyle bir şey?
Hı hı. Hımm. Yani, sokak lezzeti olarak arabada satılan tatlılarla çok aram yok. Eee, sevmiyorum yani, o özellikle tulumba tatlısı vs. tarzı şeyleri ama şimdi aklıma geldi. Mesela simit çok severim.
Hı hı. Hımm. Değil mi? Simit de aslında sokak lezzetlidir. Evet.
Aynen. Eee, sokakta arabada bir simit, mesela, pastane simidinden bence ye daha iyi oluyor. Böyle, daha çıtır çıtır oluyor. Aynen. Onu çok severim mesela.
Evet. E, bulabiliyor musun peki, Yunanistan'da?
E, maalesef bulamıyorum. Eee, onu da Simit var da hiç aynısı değil. Eee, çok farklı. Adı, yani, ı baktığın zaman böyle yuvarlak, susamlı bir şey ama, ııı, şeyi aynı değil, eee, tadı da aynı değil, ııı, şeyi de aynı değil, yani, o his de aynı değil.
E, simit yok. <chuckles> Evet. Hımm. Tadı. Hıı. Peki, ilk gördüğünde, "A, simit falan." diye, böyle, bir almak istedin ve sonrasında hayal kırıklığına uğradığın bir a an mı oldu bu?
<chuckles> Aynen öyle oldu. "A," dedim, "simit var, en azından simit güzeldir falan." Bir yedim, bir ta bir yerde, mesela, kupkuru, başka yerde yedim, sert. Yani, o bizim çıtır çıtır, eee, o simidin yerini hiç tutmuyor. Zaten ince bir de, hani büyük bir kandil simidi gibi ama kandil simidi zaten aynı s yerini tutmuyor bence sokak simidinin. Öyle, yani, işte, a eee, çok, eee, üzülmüştüm gerçekten ilk denediğimde.
<laughs> Hı hı. Evet. Hımm. Evet. <chuckles> Emm, peki, Yunanistan'a taşındığında, emm, böyle, yemek konusunda, eee, yine seni şaşırtan bir şey oldu mu? Eee, işte, belki, eee, orada, hani, bir lezzet denemek istedin, yine, belki, bir şeye ben eee, bir, eee, kendi yemeklerinden benzediğini düşündüğün ya da bambaşka bir, eee, tat verdiğin eee var vermiş olabilecek bir yemek sana. Bu biraz bahseder misin?
Hımm. Ya, Yunanistan'da genellikle, eee, yemekler Türkiye'nin kötü bir kopyası olduğunu düşünüyorum. Sadece deniz ürünlerinde deniz ürünlerinde bence, eee, iyiler, hani, Türkiye'den daha iyi olabilir. Eee, bir de şey, eee, mesela bazı adalarda inanılmaz güzel <clears throat> kabak kızartması ve patates kızartması yapıyorlar. Yengeç salatası çok güzel yapıyorlar, eee, ahtapot salatası falan çok güzel yapıyorlar. Hani, bu çok, böyle, eee Bunlar oluyor, hani. Onun dışında, böyle, çok sevdiğim bir Yunan yemeği, eee, "Şu Türk yemeğinden daha iyi." dediğim hiçbir yemek yok, sıfır yani.
Ya! <chuckles> Hı hı. Hıı. Evet. Bir de içkileri var, değil mi Onların? Rakıya benzer bir içkileri var "uzo" diye. Onları karşılaştırıyor musun? Denedin mi hiç uzo?
Eee, uzo a e b yani, biraz daha sanki içimi daha yumuşak oluyor rakıya göre ama benim için aynı şey, yani, tadı da aynı geliyor. Eee, o yüzden Belki şarapları biraz daha iyi olabilir bazen. Daha ucuz şarapları, yani, bizim karşılaştırdığımızda daha iyi olabilir. Onun dışında dediğim gibi, eee, eee, kabak kızartması geliyor aklıma, Türklerden daha iyi ne yaptıklarını düşününce. Çok güzel oluyor gerçekten kabak kızartması.
Ha. Evet. Hımm. Evet. Evet, ne kadar güzel aslında bunları da deneyimlemen. Emm, peki, senin için bir, eee, olması gereken ama henüz olmayan bir sokak lezzeti var mı? "Ya, bu kesin, eee, sokak lezzeti olmalıydı." ama, böyle, işte, arabalarda satıldığını ya da, hani, belki, eee, seyyar satıcı olmak durumunda da değil, hani, bir köşe başında, emm, "Böyle bir şey olmalıydı." Mesela lahmacun. Lahmacun bir sokak lezzeti değil baktığında.
Hı hı. İii, yani, evet. Eee
Eee, ama insanlar bunun, böyle, daha, hani, erişebilir bir yerde hatta, eee, "Avrupa Yakası" diye bir dizi vardı, bilmiyorum b biliyorsundur çok yüksek ihtimalle. Eee, orada bir karakter vardı "Şahika" diye, lahmacunu çok seviyor, falan. Ve lahmacunun sokak lezzeti olup olma eee, hani, olmamasından yakındığı bir sahne vardı. Sen ne düşünüyorsun? <chuckles>
Hı hı. Evet, evet. Ya, aslında fikir olarak güzel ama, eee, nerede yapacaklar bu lahmacunu? Merdiven altında yapıp kedi etinden yapacaklarsa olmaz yani, hani, bunun bir, eee, kaliteyi düşü düşürür bence ama, eee, tabii ki mantık olarak, hani, olabilirdi. Eee, pilav mesela tavuk pilav üstü tavuk, eee, sokak lezzeti bazen, hani, arabada satıyorlar. Eee, o mesela ilginç geliyor bana. Güzel bir yerden tutturabilirsen güzel olabilir tadı ama dediğim gibi, yine hijyen kon do dolayısıyla çok, böyle, tercih etmiyorum. Onun dışında Adana'da, eee, kebap yapıyorlar arabada. O da çok güzel oluyor, eee, ama, işte, hijyen önemli ya bence.
<chuckles> Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Aslında gerçekten belki bunun evrimini de, eee, konuşabiliriz. Yani, eskiden, eee, daha hijyenik olabileceğini düşündüğüm bir şey şu an yine hijyen koşu koşulları düşürülmüş ve insanları belki iten bir şey de olabiliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Aynen. Ya, doğru, evet, eee, yani, hijyen zaten, hani, eee, bir de et girdiği zaman işin içine, anında, böyle, eee, zehirlenip, hani, hastanelik olabilirsin veya tavuk, hani, çok dikkat edilmesi gerekiyor. E o, eee, mesela çiğ et bir yere değer, bir şey olur falan, eee, bittin yani. Hani, ondan sonra 3 gün kendine gelemiyorsun. O yüzden, eee, dikkat etmek gerekiyor, eee, hijyen konusunda.
Evet. Hı hı. Yani, çok açık aslında bakterilere de, işte, sokak lezzetleri, eee, ama sen, eee, anladığım kadarıyla hep zaten, "Bildiğim yerlerden yiyorum." dedin, güvendiğin yerlere gidiyorsun. Eee, evet bugün senden, eee, böyle, ağızları da sulandıran, <chuckles> eee, sokak lezzetlerinde en sevdiklerini dinledim. Eee, nedenlerini de dinledim. Eee, çok teşekkür ederim, çok keyifliydi benim için bu sohbet.
Hı hı. <chuckles> Benim için de öyleydi, ben de acıktım şu an. Ben teşekkür ediyorum.
<chuckles> Belki bir belki bir ona yakın bir lezzet denemeye belki şimdi mutfağa gidiyorsundur. <chuckles>
Aynen, aynen, aynen. Peki, görüşmek üzere. <chuckles>
Sen de kendine çok dikkat et, hoşça kal.
Baybay.